Parte na 'no.
'Bagay ako ka kahit ako hindi ko na rin siguro kakayanin, eh. Sa ano lang, eh, halimbawa may pupuntahan akong lugar na hindi ko kabisado
Oo. Nak
siyempre iwe-Waze ko hahanapin ko yung ano, yung lugar. Eh, kung wala, ang hirap yung magtatanong-tanong ka pa.
Mm. Oo, kung kani-kanino.
Mm.
Mamaya iligaw ka pa. <laughs>
Dami noon. O oo, yun nga, eh. Hirap mong oo, ta's sasabihin sa'yo hindi diyan lang malapit, pero ilang kilometro na wala ka pa rin dun.
Shortcut daw. <laughs> Hala, kinakabahan na ako dito, aru gaano ba kalapit sa kanya 'to?
<laughs> Tapos yung malapit pala sa kanya mga ano, ah, 15 kilometers. Mm
Hmm. Ay, <chuckles> grabe ang tinakbo niya.
M Mm. Pero sa ano, siguro sa dahil sabi mo estudyante ka. Ano yung so, siyempre meron kang mga apps tools na laging ginagamit 'no?
Mm. Ayan, oo. Karamihan ano, eh, productivity tools tapos mga office 'yan, mga ganyan.
M oo. Oo.
Document kasi mahalaga, eh. Kailangan mo sa mga ipapasa.
Eh oo, saka ano pa Oo, saka malaking dagdag na rin yun, eh, yung cloud storage ngayon, eh, 'no.
Oo, iyan isa pa 'yan.